Oo nga, yung parang pag naawa na lang sila ganyan o sige tumayo ka na. Parang bilang ikaw ayaw mo na ulit maparusa hindi ka na uulit. Ah, 'di ba parang magtitino ka na. <chuckles> Parang alam, o, sige go.
Oo, oo. Oo, tama. Mm. Mm. Pero matanong ko lang, hmm. Matanong ko lang kasi ano, um, kasi 'di ba sabi niyo may anak na kayo, kayo ba, um, pa'no niyo ba dinidisiplina sila? Kasi maaalala nila yan pagtanda 'di ba, tayo nga 'di ba ito, yung mga ano, ah, parusa satin nung bata naalala natin, so sila din panigurado yung pagdidisiplina niyo maalala din nila hanggang pagtanda. Eh, pano niyo sila ngayon dinidisiplina sa panahon?
Mm. Mm. Ah, okey. Oo, ngayo eto nung nung, 'di ba dinidisiplina tayo ng bata parang naging konektado siya sa akin. Kung papaano ko dinisiplina dati, pero kasi hindi katulad nung ano, kung baga sa atin hardcore yung pagdidisiplina, sa atin mild lang, parang, ah, natuto akong maging ano, eh, madiplomasya.
Mm. Mm. Ah. Oo. Oo.